Đúng rồi, tức là nếu ví dụ mình cứ suy nghĩ là mình đi làm về mệt quá, mình không thể dọn được, mình cứ kệ nó để đấy thôi, thì thật ra thì, ừm, cái đấy nó cũng không không không không không phải là tốt, cái điều đấy nó không phải là tốt. Và mình phải luôn luôn là tinh thần phấn chấn lên, mình phải sạch sạch thì mình mới, ơ, tức là mới mới thoải mái được. Đó, thì c ờ, cùng với cái niềm đam mê của mình, cái yêu thích của mình, ví dụ như là bạn thì bạn sẽ nghe nhạc chẳng hạn. Đó, đấy, cái điều đấy rất là tuyệt vời. Thế thì, ừm, bạn có làm thế nào để bạn xử lý những cái món đồ mà không cần thiết, à, mà vẫn muốn giữ nó làm kỷ niệm?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đó. <laughs> Mình chỉ là hông, cái tánh mình ngộ lắm. <chuckles> Những cái à, mình mình đang tính nói là cái gì mà nó hông cần thiết á thì mình sẽ đem, ơ, đem quăng bớt để cho nó đỡ, ơ, tiết kiệm diện tích và nó nếu mà không, có nghĩa là mình sẽ phân làm 2 loại nha, 1 là nếu mà thực sự không sử dụng tới nữa, mà không mà nó không tận dụng được làm bất kỳ một cái gì nữa, tức là không có tái sử dụng nó được nữa thì mình sẽ đem vứt bớt để cho nó có không gian. Đúng, còn ví dụ như đúng, còn ví dụ nha, những cái món đồ mà mình có thể tái sử dụng nó được, ví dụ như là những cái lọ mà mình có thể dùng để cắm
Ừm. Ồ, vậy hả? Ừm. Ồ. Ừm, đúng rồi. Ừ, vứt bớt hả? Bạn sẽ vứt bớt à? Ừm. Tức là nó phải giữ để làm kỷ niệm cơ, tức là cái món đồ đấy không còn dùng được nữa nhưng không cần thiết đâu, nhưng mà nó rất là chật nhà nhưng mà lại là cái kỷ niệm của bạn thì bạn sẽ xử lý như
Kỷ niệm hả? Mình nghĩ nếu là kỷ niệm thì chắc là mình sẽ không quăng được, mình sẽ không vứt đi được rồi, kỷ niệm thì mình phải trân trọng nó, thì mình nghĩ là mình có thể dùng nó làm một cái vật decor trong nhà cũng được, ừm, trang trí trong nhà cũng được, ờ, đó thì mình vừa tiết kiệm được cái không gian mà vừa làm cho nó đẹp đẽ hơn cái ngôi nhà của mình mà vẫn vừa giữ được kỷ niệm nữa. Đó thì hông biết bạn có hay bạn có hay làm vậy hông?
<chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi. Ồ, đúng rồi, ý tưởng này rất là hay, mình cũng đang nghĩ đến đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, bạn biết không? Tức là đúng rồi mình cũng hay làm như thế bởi vì hiện tại thì cuộc sống mình nó đã thay đổi rồi, mình sẽ có thể có những cái tài chính mình mua những cái đồ đắt tiền hơn, cái đồ đẹp hơn. Mà những cái món đồ mà liên quan đến tuổi thơ mình chẳng hạn, khi mà mình sửa lớn mình sinh ra mình lớn lên với nó, mình sử dụng nó thì đến thời điểm hiện tại nó còn không còn phù hợp nữa, có thể nó không còn hoạt động, ví dụ ti vi chẳng hạn hoặc là cái đài. Nhưng mà mình vẫn muốn giữ nó làm kỷ niệm, thế thì thay vì cái đấy thì mình sẽ đánh nó sạch đi và mình, ờ, có thể ví dụ như là tranh mình treo trên tường, hoặc là cái ti vi thì mình chỉ dùng để decor thôi, trong cái khoảng không gian, a, ờ, lưu lại những cái đồ cũ, đó hoài niệm, ờ, hoài cổ về những cái điều đấy, mình thấy rất là ý tưởng hay.
Ừm, ừm. Ừm, đúng. Đúng. Đúng, đúng. Ừm.

Ừm, đúng rồi, tức là mình phải luôn luôn là mình làm xong cái gì mình phải rửa luôn cái đấy và mình, à, lau khô lại, và mình làm xong mình lại lau lại nước cho nó khô, mọi thứ mỗi chỗ là phải khô và sạch bóng. Đây là việc
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ờ, đúng, đúng, đúng. Nhưng mà ba có bao giờ có có có bao giờ những ngày nào mà bạn mệt mỏi quá, bạn làm hông nổi và bạn nghĩ ngay đến những cái dịch vụ mà dọn dẹp hông? Tức là mình thuê người tới dọn dẹp, những cái dịch vụ dọn dẹp trực tuyến bây giờ mình thấy nó cũng khá là hot á. Bạn có bao giờ muốn người khác làm hông?
Ờ. Ừm, ừm. Thực ra thì mình nghĩ đến mình nghĩ đến mà, bởi vì đôi lúc đ mình đâu phải là mình, ờ, mình có dành hết thời gian để mình dọn dẹp nhà cửa đâu. Mình phải, à, còn thời gian để cho công việc nữa, nên là mặc dù tính mình cầu toàn như vậy nhưng đôi lúc là mình cũng có suy nghĩ là mình sẽ mua một cái thiết bị gì đấy để dọn dẹp cái, a, sàn của mình chẳng hạn, thay vì mình cứ phải cặm cụi để mình lau sàn. Đó, nó rất là tốn thời gian.
Ừm. Ồ! Ồ! Có nghĩa là bạn cũng sẽ là một người rất là cầu toàn và bạn thích bạn để bạn làm hơn, đúng hông? Ừ, kiểu là, bạn sẽ thích thoải mái hơn.
Đúng rồi, tức là thay vì là lúc nào mình cũng lau, thì mình sẽ để con robot nó lau chẳng hạn, ví dụ như hiện tại thì có con robot hút bụi thì mình có thể cho nó di
Ừ. Ờ.
nó mọi lúc mọi nơi.
Ê, mình mình rất là thích những cái con robot hút bụi giống của bạn nha. Ồ. Ừm.
Mình cũng thích như thế nha. Tại vì là mình để đó và nó tự xử lý, ờ, lúc nào mình cũng thấy sáng bóng và mình mình mình nó đáp ứng được cái tiêu chí là cầu cầu cầu cầu toàn của mình ấy.
Ồ! Thực ra những người cầu toàn như bạn á thì sẽ không an tâm khi giao cho người khác, ờ, tức là sẽ t thích tự tay làm hơn, đúng hông? <chuckles> Vậy hả? <chuckles>
Đó. Đúng. Nhưng mà robot thì mình sẽ an tâm đấy, robot thì mình sẽ an tâm tại vì là mình không có 24/24 mình dọn được, nên là mình cũng có nghĩ đến cái vấn đề đấy và mình có sử dụng, à, một cái con robot bụi.
Ừm, ừm. Mình rất là mình rất là thích cái con robot hút bụi đó luôn, nhưng mà thực ra là mình cũng chưa có cơ hội mình trải nghiệm và mình nghĩ trong tương lai á với à, mình nghĩ trong tương lai là với một người khá là bận như mình thì tương lai mình cũng nên sắm một cái con robot giống như vậy.
Để ý mọi người nói nhiều. Ờ. Thì đúng rồi, nó rất là tiện lợi nha. Ờ, nó cũng không có là quá là đắt đâu, và chi phí thì mình cũng thấy hợp lý mà, đặc biệt là nó chạy cũng ổn, nó chạy cũng ổn so với cái việc là nó chạy, nó không hoàn toàn là được mọi ngóc ngách, thế nhưng mà mình cũng mình cũng cảm giác là nó sẽ sạch sẽ hơn so với cái lúc mà mình, ờ, cứ khoảng một khoảng thời gian dài mình lại phải lau như thế.
<chuckles> Yeah. Ừm. À, ô kê.